Você já iniciou?
Já, vai ser agora eu acho que vai, vamos ver, eu acho que tem que ser você que é o seeker, ah, começou, começou tá contando, é.
É, né. Agora foi. Olha, eu estou buscando um conselho assim, porque ultimamente eu tenho sentido muita dúvida, sabe, entre seguir minha carreira, eh, que de certa forma, é até um pouco segura ou se seguir assim, né, a minha paixão, e isso profissionalmente acaba sendo arriscado, sabe, eh, isso me gera tem me gerado, né, eh, um uma insegurança assim, que, de certa forma, eu não sei o que fazer, sabe, estou me sentindo paralisado.
Hum. Uhum. Uhum. Sim, entendo, vamos lá, vamos ver se eu consigo te ajudar. Hã, nessa tô entendendo que tu tá numa encruzilhada, né, "sigo fazendo o que eu estou fazendo ou se eu faço algo que realmente eu amo muito, ou que eu desejo muito, é um sonho", não sei, eu queria entender um pouco melhor, eu já entendi que tu tá numa carreira relativamente segura, tá tudo tranquilo, mas tu tem aí algo mexendo bastante contigo, dá pra falar um pouco mais, pra eu entender esse cenário, assim?
Uhum. Sim. Uhum. Sim, igual eh, atualmente, eu trabalho de carteira digamos assim, carteira assinada, né. Eu estou trabalhando por contrato. Eh, e eu trabalho assim na área que eu gosto, que é na área de marcenaria de móveis planejados, eh, eu recebo um bom salário, só que, de certa forma, eh, não é minha paixão trabalhar no setor que eu estou trabalhando, porque eu trabalho no setor de ramo de móveis planejados, só que eu fico trabalhando na fábrica, dentro de um galpão fechado e tudo, e minha maior paixão sempre foi executar projetos, fazer os projetos ali, como design de interiores e tudo, definir cor, ver a tendência do mercado e atualmente eu ganho bem na no setor de produção e e isso tem gerado uma dúvida imensa assim, de certa forma, eu me sinto até um pouco chateado, meio triste, às vezes, porque eu fico numa dúvida cruel, assim. Se eu largo o meu emprego, que me dá uma estabilidade, que me traz ali o o retorno financeiro que eu preciso pra agora, ou se eu sigo a minha paixão, assim, que é fazer projetos e talvez isso seja arriscado, então eu estou num num momento assim de dúvida, sabe, de não saber o que fazer, e isso está me paralisando.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. Ah, entendi. Vamos ver se a gente conversando, a gente co se eu consigo te ajudar assim, a, pelo menos, dar uma olhada nos pensamentos, né, no cenário. Hã, uma pergunta: você já está tranquilo que eu entendi, você já tem uma profissão, você já domina essa profissão, mas ela não é exatamente aquilo que te realiza, tu até gosta, pelo que da forma como tu me trouxe, mas ela não é a realização, né. Mas tem um sonho aí por trás. Agora eu posso te perguntar assim ó: hã, para realizar esse sonho, pra você investir para esse sonho, você já se preparou, já estudou? Como é que está essa parte, tá pronta?
Uhum. Sim. Tá, tá pronto. Eu já quando eu iniciei, eu iniciei no no setor já de fazer os desenhos, os projetos em três D, apresentar para o cliente e tudo. Só que quando eu iniciei, logo eu precisava de um retorno financeiro. E como eu estava novo, acabou que eu não tive muito tempo para desenvolver isso, né. Porque logo surgiu essa oportunidade de entrar na empresa que eu estou hoje em dia, né. E já faz cerca de 3 anos que eu estou nessa mesma empresa e eu hoje eu acho que eu cheguei no meu limite assim, porque eu quero seguir minha paixão, que é estar onde eu eu sempre quis, né, que eu estudei, me preparei pra isso. Foram longos tempos assim, me preparando pra exercer a função de design de interior e tudo e logo quando eu me formei que eu falei: "Poxa, agora eu vou crescer", aí eu passei por uma dificuldade financeira que eu precisei trabalhar e aí apareceu a oportunidade e eu não consegui sair, sabe, até hoje pra seguir o que realmente era minha paixão desde o início.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Enten Deixa eu te fazer uma perguntinha: essa empresa que tu trabalha, que é muito próxima desse setor que tu gostaria, lá tu não consegue mudar? Tu já tentou?
Olha, eu já tentei algumas vezes assim, mas não tem tanta demanda, sabe. Eu realmente, pra eu seguir uma carreira de design, eu teria que seguir sozinho, sabe, e fornecer projetos pra empresas. Só que eu não sei se eu tenho um tempo, eh, digamos assim, se eu abandono o meu trabalho É, se eu abandono o meu trabalho, eu deixo de ganhar e aí eu realmente arrisco pela minha paixão, sabe, e aí eu tenho medo de que isso afete minha vida, eh, porque eu estou largando um emprego ali, sabe.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum, né, que a gente chama, hã. Não. eu entendi, deixa eu fazer uma pergunta: hoje hoje tu tá falando de medo e eu entendo, eh, porque pra fazer isso, tu tem que saber se tu tem condições de se manter, a tua estrutura, a tua família, se tu consegue, sem esse trabalho, viver. A verdade é essa, se ela é a tua fonte de renda hoje, pra você abrir mão, você teria que olhar friamente e dizer, assim, ó: "Pra eu dar tchau pra esse emprego que eu estou, sair, né, como é que eu me man vou me manter sem esse salário?". Primeira pergunta, você tem condições? Uma pergunta que você está se fazendo, né. Quanto tempo eu aguento, se eu re se vamos supor que tu juntou dinheiro, que tu tem o dinheiro, quanto tempo eu aguento no mercado? E quando eu digo aguento, é, eu tenho suporte financeiro suficiente pra quanto tempo ficar na busca desse meu sonho? Esse é outro ponto, né. E aí o outro ponto é o seguinte: o que que eu estou fazendo hoje que esse é o mais importante, pra eu ir pra esse lado? Porque, apesar de você trabalhar o dia inteiro, isso não impede quer dizer, eu não sei exatamente sobre a tua vida, mas de você começar a rascunhar, a rabiscar, a fazer contatos, a entrar em grupos de designer, a a a enxergar o mercado, tu entendeu? São pequenas atitudes que já podem começar a te levar pra esse outro mundo, mesmo que tu vá sozinho, carreira solo, mas precisa de conhecimento, de contato, é o que faz o mercado, né. Como é que está isso?
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Isso é e eu não tinha pensado realmente. Eu acho que você tem razão, nessa questão de entrar em grupos e tudo mais, porque eu acho que de tanto que eu gasto tempo, né, no dia a dia, com esse meu trabalho atual, eu não não tenho me dedicado às vezes da forma correta para seguir realmente aquilo que que é a minha paixão, sabe. Por mais que que seja arriscado assim, eh, s talvez realmente se eu tivesse entrado em grupo, se tivesse fazendo contato, eh, poderia ter me ajudado, sabe. Mas eu acho que o medo é o que está m mais me paralisando assim e está me gerando essa dúvida imensa. Eu
Uhum. Uhum. É. Mas o o medo, ele tá associado ao dinheiro ou é um medo do desconhecido? É isso que eu preciso entender assim, tu está com medo de quê? "Ah, vou ficar sem dinheiro e sem salário, não vou conseguir", ou "Que eu vou para lá e pode não dar nada certo"? "Pode ser que eu me estrepe", né, literalmente a palavra em português, "Eu me dê mal e eu não consigo ter sucesso". É isso? Qual é o medo, que que está por trás aí? É medo do insucesso ou é medo de largar de onde está?
Hum. Uhum. Oh Sim. Eu acho que Uhum. Eu acho que é um conjunto que eu estou vivendo, sabe. Porque, o medo é eu tenho tanto medo assim de não ter uma carreira de sucesso como designer e, ao mesmo tempo, eu tenho medo de: "Poxa, se eu não conseguir como designer ali, fazer meus projetos, ser reconhecido e conseguir vender meus projetos", né, porque querendo ou não tem que eu tenho que vender meus projetos para alguma empresa ali, ou até procurar um novo emprego, né, em uma nova empresa. Eu fico com receio de não dá certo, e quando eu tentar voltar, eu já não conseguir, porque essa empresa ela me ela me remunera muito bem. Ela reconhece o meu trabalho, apesar de que não é minha paixão que eu faço ali. Então, eu fico com medo de do meu salário cair drasticamente e isso afetar na minha vida pessoal, na minha vida familiar, porque hoje eu já vivo uma realidade com no lado financeiro que eu vivo, sabe. Então, o meu medo é esse de partir para a paixão, para algo que eu gosto e ser feliz, porém não ser bem remunerado. Então, fica essa dúvida, sabe. O que que eu faço? O que fazer?
Uhum. Uhum. Aham. Isso. Uhum. Ah, eu sei. Entendi, entendi. Uhum. Claro, claro, e é normal, viu. Eu quero te dizer que ela é genuína. Tu deve ter teus compromissos, a parte financeira, do teu histórico, tu tá tranquilo num numa empresa que tu, relativamente, tu gosta, tu pode não ser a paixão da tua vida, mas tu gosta do que faz. De repente é bem reconhecido, bem remunerado. Eu te entendi. Sair do certo para pegar o duvidoso é complexo, não é uma decisão simples. Então o medo teu, ele faz sentido, entendeu. Ele ele é coerente. Agora, o que tu vai ter que fazer minha sugestão para você é a seguinte: a gente não pode abrir mão dos sonhos, mas a gente precisa trabalhar para que o sonho se torne realidade, e deixe de ser um sonho e vire um objetivo. Então, minha única sugestão que eu posso te dar hoje aqui é o seguinte: não tenha medo! Tenha a coragem de fazer pequenas ações, pequenas ações e pequenas ações, que vão te aproximar do teu sonho. Então, em pequenas ações na vida da gente, eh ou ir num grupo, ou daqui um pouco procura na internet um curso, tu vai encontrar pessoas, alguma feira, fazer contatos e isso, não tem desculpa. Isso é querer, isso é ir atrás. Então assim, a gente às vezes precisa parar com o medo, que ele te deixe estagnado, congelado, tri ele nos ele nos tortura, né, o je o o medo, ele ele nos impede de enxergar, de respirar. Pensa nisso assim, tipo: "Ao invés de ter medo, vou ter um sentimento mais nobre em relação ao meu sonho. Vou ter um sentimento de carinho pelo meu sonho e por mim". Quem sabe, começa a olhar, abre os teus horizontes, acho que é por aí que tu pode fazer, que aí tu não vai estar congelado. Sabe por quê? Porque as coisas elas andam, e daqui um pouco, quanto menos espera, tu está no contato certo, na hora certa, e o teu sonho se realiza, entendeu. Isso não é não é sonho, é fazer as coisas acontecer.
Aham. Uhum. Sim. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Ah. Uhum. Sim, você tem razão. Eu não tinha pensado por esse lado, né, de tentar conciliar ao mesmo tempo que, eu estou no meu trabalho, que está seguro de me mover também, né, eh, ao mesmo tempo ali pra pra conseguir seguir minha paixão.
Uhum. Claro. Aí nos claro, aos pouquinhos, não é quebrar tudo. E aí, tu não vai ter medo, porque tu estás construindo, entendeu. Não destruindo. <chuckles>
Uhum. Olha, eu vou sim, eu vou adotar essa medida, porque realmente eu não tinha pensado por esse lado e você tem total razão, né, eu seguindo esse passo, eu acho que eu vou conseguir me encontrar. Olha, muito obrigado mesmo pelos conselhos. Agora eu estou até me sentindo um pouco mais aliviado, sabe, e me sentindo melhor até. Agradeço muito pelos seus conselhos, tá. Muito obrigado pelo apoio e pela ajuda.
Ah, espero, eh. <chuckles> Ai Ah, que bom! Que bom, tomara que seja útil. Tá bom.